É, quem bate não sente. Quem sen quem apanha que sente, né? Eu que estou sentindo. Mas, assim, eu achei legal tu dar essa sugestão. Porque eu acho que eu vou preparar. Eu tive uma ideia aqui, assim, oh, vou dizer ass sabe o que eu vou dizer pra ela? “Se você fez isso, e isso, e isso”, vou dizer: Não gostei". Se você fizer de novo", na mesma hora, tá? Vou combinar contigo. "Eu vou te pontuar que não é legal. Não é legal. Eu não estou me sentindo bem. Isso está me deixando embaraçada, assim, sem saber me sair". Isso não é legal, sabe? É depreciativo. “É, tu é bagunçada”. “Ai, é”. “Ah, não, não sei o quê”. Uma brincadeira, sabe? Ela usa brincadeira contra mim. Está todo mundo rindo de alguma coisa, uma piada, alguma-co “Ah, igual a ela”, sabe, assim “Igual a mim? Eu hein!”. Sabe? Mas só coisa negativa. Não não vem a positiva. Não não estou não estou confortável. Acho legal eu falar. Acho que eu vou fazer isso que tu deu a dica. Eu vou conversar e vou já avisar: “Próxima vez que acontecer, eu vou te chamar no dia, na hora, e a gente vai conversar, sim, depois do evento ou do momento. Não importa. Porque não quero continuar assim. Não está legal”.
Aham. Isso. Uhum. Sim. Aham. Sim. Uhum. Claro. Aham. Aham. Hum. Sim. Sim. É. Aham. Sim. Eh, com certeza. E, assim, ela pode muito bem, né, falar: “Ah, é brincadeira mesmo”, né, porque, muitas vezes, a pessoa acaba justificando um um comportamento ruim: “Ah, é brincadeira”. E você pode muito bem não aceitar uma brincadeira. Porque ninguém é obrigado a aceitar a brincadeira, né? Então: “Ah, tudo bem. Se você está entendendo como brincadeira, tudo certo. Mas, olha, pra mim não está sendo confortável, né? Está sendo algo desconfortável, ruim. Eu não gosto. Então, assim, gostaria que parasse, ainda que seja uma brincadeira, né?”.
É. Hum, é. É verdade. É. É. É. É. Aí isso, ainda que seja uma brincadeira, não está legal. E, assim, tem um ditado popular que diz que quem ama cuida, né? Então isso, pras amizades. Tem que cuidar e não, assim, maltratar, né? Ninguém maltrata um ao outro assim, de graça. Mais ou menos assim que eu me sinto quando ela faz isso, sabe? Maltratada. Muito ruim. Enfim.
Uhum. Sim. É, com certeza. Uhum. É, com certeza. É, e ela é para ser sua amiga, né. Amigas não fazem isso. <chuckles>
É isso. Não fazia, mas tem feito. Então o fato é que está acontecendo e não é legal. Olha só, deixa eu te agradecer. Muito obrigada por ter me escutado. Foi ótimo trocar contigo. Tu me deu aí umas dicas legais. Eu acho que é isso. Não tem que ficar remoendo. Tenho que conversar. Obrigada mesmo, tá? Valeu.
Sim. Uhum. Ah, que bom. Fico feliz. Espero que dê tudo certo e até a próxima.